いや、まあ、そうなんすかね、なんか私とかだとなんか、やっぱ、まあ、でもやっぱりね、人にはよりますからね、普通に。まあ、でもなんかやっぱりそういう人達がなんか、端っことかにいるんだったら、なんか他のとのこの人のコミュニケーションブロックされることは無いんでいいんですけど、なんか割と真ん中においる時あるじゃないすか？なんか、だからその人の隣のところまでハブをつなんかなんか繋げる会話を繋げるためには、その人ぐが返した方が、なんかいけそうなんですけど、なんか、まあ、その人がおるっていう時はまあ、難しいいいですね。やっぱり。すうん。ちょっと
うん。 うん。 はい。 なるほど。うん。 ありますね。うん。 はい。 なるほど。 そういうことですね。そっかそっか。 なるほど。あの
まあまあまあ、でもね、人それぞれすからね。